Слушай, а расскажи, как ты вообще выбираешь вот между семьей и карьерой?
Ой, а, на самом деле, это у меня всегда была такая внутренняя борьба. <chuckles>
Мгм. Дилемма такая вечная, да?
М. Конечно, потому что, как бы, для меня семья очень важна, но и, а, как я состоюсь как личность, тоже для меня очень важно.
Мгм.
А, но, я помню, что, в принципе, выбор моей профессии, даже когда я еще была студенткой, всегда исходил, а, из фактора, как я туда, а, встрою свою семью, которой еще не было на тот момент. А, и как это мне даст возможность, и даст ли вообще, а, быть, а, мамой, женой, которая именно присутствует в жизни своих, а, <swallows> мужа и детей, а не просто по выходным.
Ага. Слушай, ничё се! То есть, ты прям выбирала профессию с вот, э, с в таком контексте, да, прям?
Да, даже когда, а, была молодая, у меня, в принципе, не было, как бы, какого-то партнера, кого я даже рассматривала на, а, будущий статус мужа, <chuckles> а я всё равно, как думала наперёд, что вот неважно, кто это будет, с кем это будет, но что мне важно, а, что я п чтобы я могла посвятить себя семье, а не только работе.
Мгм, мгм. Кл классно! Круто! И какую профессию ты выбрала для этого?
А. Учителя.
А, ну да, тут, тут всё сходится, <chuckles> всё стыкуется.
Да, очень Именно так, потому что помогает, что каникулы длинные летом. А, и, в принципе, график, а, грубо говоря, когда у меня будет ребенок, то, элементарно, я могу с ним в этой же школе видеться.
Ну да, и получается, что в вечера все. То есть, ну школа же обычно до, ну, пусть там, до 2-3, ну, не не то, что до 6, да, и, вот, вечер получается у тебя и с детьми, и с семьей.
Да. Да, именно так. Да, именно так. И не в нет вот этого, что нужно отсиживать в офисе, или вдруг какая-то срочная командировка, а, или куда-то нужно постоянно путешествовать, отрываться от семьи. Как бы она такая именно- она не такая, а, высокооплачиваемая, как хотелось бы. А, но я как пожертвовала этим, а, ради, вот этого вот, вот гибкого графика.
Мгм. Мгм. Слушай, ну получается, что, вот, ты, как будто, заранее сделала этот выбор, да, чтобы не пришлось потом выбирать в будущем, вот, э, семью или ка или карьеру. А ты заранее совместила свои, вот, предпочтения, да, и теперь, э, у тебя максимально всё будет вот, э
Да. Да, ты абсолютно точно это подметила, что я вот так вот, э. И, как бы, детей у меня ещё нет, муж есть. <laughs> И на том спасибо.
Классно! Как это мудро! А тебе к тебе кто-то, а, подсказал, научил или ты у кого-то увидела такую, вот, э, м, ну, формулу счастья, грубо говоря? То есть, откуда ты, вот, э? Или сама к этому пришла?
А, я на самом деле, я уверена, что что-то на это повлияло, но как бы такого прям точного конкретного примера у меня нет. А, я просто помню, что в детстве папа у меня очень много работал. И я помню, как сильно я от этого страдала, потому что он Очень не хватало, и, а, он приходил домой часто, когда я уже спала, то есть я его видела с утра часик и к и как бы всё. Больше я его не видела. Естественно, с утра часик это было, когда, а, что он, что я быстро собирались в школу и на работу.
Мгм. А, не хватало папы, да? Мгм. Ну да.
А, и вот эта дорога в школу. А, и потом уже, иногда он приходил раньше, и, может, мы там еще, если повезет, что было, кстати, редко, а, мы вместе поужинаем.
Мгм.
А, и потом вот на выходных, а, уже мы проводили время. Как бы я ей за это очень благодарна, и папа работал не потому, что не хотел быть дома, а потому что нужно было.
Время такое было, нужно было ко кормить семью, да?
Конечно. А, ну мне вот его очень не хватало.
Слушай, да, я тебя очень понимаю, у меня примерно та такая же история, такая же раскладка. И я думаю, у большинства, вот, э, людей, а, детство ч кого прошло, вот, в 90, примерно та же история. Поэтому мне кажется, действительно вот эта ситуация на тебя повлияла, вот на то, чтобы сделать именно такой выбор.
Да, я уверена. Думаю, что да. И я как бы понимаю реалистично, что даже если ты с ребенком проводишь, а, 23 часа в сутки, ему всё равно будет грустно этот 24 час А, но всё равно я хочу, а, как бы присутствовать, когда мой ребенок там будет делать первые шаги или скажет первое слово, а, или вот просто там ритуалы, а, семейный ужин. Я бы хотела, чтоб у нас была такая традиция, что мы каждый вечер м ужинаем вместе.
Ну да. Мгм. Классно, да, это очень сближает.
Да, но, а, это как бы всё в теории супер, <chuckles> а, но я очень переживала за вот этот вот финансовый аспект.
Мгм. <chuckles>
И если честно, мне было из-за этого страшно взять на себя роль, а, вот эту профессию учителя, потому что всё-таки, в сравнении с другими какими-то офисными карьерами, она платит намного меньше.
Ну да, тут, конечно, не поспоришь. Ну, раз разве что как-то зарабатывать репетиторством или частными уроками, вот разве что в в таком направлении если пойти, то
Да, да, как бы опции есть, просто это такое что-то, что вот тоже репетиторство- это нужно нарабатывать, а вот эту вот клиентскую базу постоянных учеников- это тоже всё, а, непросто.
Мгм. Ну да, это время и М.
Да. И силы. <chuckles>
Тут уже выбор, да, предпочтения. Слушай, а ты можешь привести вот какой-то конкретный случай, когда тебе всё-таки пришлось выбирать. Ну, понятное дело, что ребенка еще нет, но вот между, м, твоей работой и, э, каким-то временем с семьей, с мужем в данном случае.
А, да, приходилось, и, наверно, а, как бы на тот момент выбор был ни мужа еще не было, был выбор- больше моя семья. Имеется в виду: я как ребенок и мои родители, и карьера. И на том этапе я выбыла выбрала карьеру, я переехала, а, учиться в другую страну, потому что мне предложили бесплатно магистратуру. Да, и я, хотя у меня очень близкие отношения с родителями, а, я вот решила, что я перееду, потому что, опять-таки, Америка может в плане карьеры дать больше, чем, а, моя родная страна, к сожалению.
Мгм. Так. Обучение, ага. Мгм. Ну да. И как ты, вот, чувствовала, это был правильный выбор, поступок? Не жалела потом?
А, вообще не жалела ни минуты. А, отношения у меня всё еще прекрасные с родителями. Мы всегда на связи, а, но, а это поменяло мою жизнь в лучшую сторону, вот этот вот, так сказать, риск.
Мгм. Мгм.
А, и помог мне найти себя, я бы даже сказала.
Классно, да, это х это хорошо, что так всё обернулось, что ты не жалеешь об этом. А скажи, вот какие вообще, а, компромиссы для тебя приемлемы, а. Вот, ну, на будущее, может быть, ну или вот, э, если вспоминать, э, твою семью с твоими родителями, или просто с мужем, или вот на будущее, ты вот знаешь, может быть, какие-то т как-то уже думала, вот где ты можешь поступиться, а вот что для тебя табу?
Ага. А, наверно, для меня очень важно, кака там, допустим, что-то случится, мне нужна будет новая карьера. А, мне очень важно, чтоб, а, был гибкий график отпусков, так сказать, чтобы я могла видеться всё еще со своей семьей, которая живет в другой стране.
Мгм.
А, потому что у них ко мне летать возможности, к сожалению, нет. А, ну и чтоб, а, ш чем я точно не поступлюсь- это какая-то профессия, которая бы заставляла меня много путешествовать. Хотя я путешествовать очень люблю, а, но это значит, что путешествовать я должна была бы одна без мужа, без детей. А, и на данном этапе своей жизни я уже на такое бы не решилась. Когда я была помладше и там без семьи, без, э, мужа, без детей, то да, с удовольствием. Я даже мечтала какое-то время быть стюардессой.
Мгм. Мгм.
А, но это, кстати, вот был тоже один из вот этих примеров, так сказать, пожертвования. А, мне до сих пор, в теории, работа стюардессы очень нравится, импонирует, но я понимаю, что, а, это был бы выбор, где я карьеру поставила на 1 место, а уже семью на
второе. Ага, ну то есть получается, что ты не выбрала бы профессию, где тебе нужно много в разных странах жить по чуть-чуть и летать везде или где отсутствует какой-то отпуск, да?
2, да. Да. Да. Именно так, потому что поздно.
Хорошо, а, какие компромиссы всё-таки приемлемы для тебя?
А, приемлемые компромиссы- это, а допустим, а, если нужно путешествовать, но, там, периодически, там, допустим, 2 раза в год я знаю, что мне нужно поехать на к в командировку, а, это, естественно, приемлемо. Я, может быть, даже с удовольствием бы поехала для смены картинки. А, если, а, м
Мгм.
Да, допустим, график даже был бы у меня дольше, если б я там заканчивала работу не в 3, а там на пару часов позже, пусть будет в 5, но при этом, м, может быть, зарплата бы чуть была выше. Я думаю, на это я бы тоже согласилась.
Мгм.
А, лето ах, лето для меня всё-таки очень важно, я его очень люблю и ценю, а, но даже, если бы вот этот летний отпуск был бы короче, и там половину из этого мне нужно было бы всё еще работать А, это неважно. С лагерь, ко который в школе мы открыли, или еще что-то. На это я бы тоже пошла, хотя бы это вырезало какое-то время из вот этих вот отпусков, а, но опять-таки это был бы компромисс за более высшую плату, а высшую плату я могла бы также больше потратить на семью, можно сказать.
Ну да. Мгм. Скажи, пожалуйста, а что бы ты, вот, э, посоветовала людям, а, которым, ам, кото на кото на решение которых влияет, вот культура, их окружение. То есть они больше не на э, не ориентируются ни на себя, да, ни вот на своё видение, э, как вот ты сделала выбор, да, а больше вот, э ну на них влияет вот семья, ожидания, общество, окружение, культура. И вот они вот под действием, э, вот этих вот вещей делают какие-то <grunts> выборы: правильные, неправильные- ну, как бы у кого как получается. Вот.
Ага. Да. Мгм. Да, я поняла, о чём ты. А, ой, это очень, на самом деле, тонкая тонкий вопрос, тонкая проблема. А, очень тяжело иногда бывает вырваться из вот этих вот, э, капкана семьи и твоего понимания, что ты должен сделать, а не то, что ты хочешь сделать.
Мгм. Да, да.
А, но я думаю, нужно просто прийти к пониманию того, что, а, твоя семья может хотеть чего угодно, но потом мириться и разбираться с этим тебе. То есть если ты там твоя семья хочет, чтоб ты был врачом, но ты всю жизнь мечтал быть а, не знаю, музыкантом, то
Музыкантом?
даже если ты станешь успешным врачом, у тебя всегда будет вот этот вот, а, тихий шепот в голове, что, а, ты, там пропустил какую-то свою мечту или как-то в этом не самореализовался. А, или из-за того, что ты выбрал вот эту карьеру врача, у тебя теперь нет времени на наслаждение жизнью или там на ту же семью.
Мгм.
А, как бы, нужно всегда хоть в какой-то мере попробовать себя в той или иной карьере, о которой ты мечтаешь. Пусть это будет не твоя основная карьера, а, но, как минимум, попробовать себя или взять это как хобби, а, мне кажется, очень важно. А вот это все культурные нюансы
Мгм.
А, опять-таки то, что заставляет тебя делать твоя страна, а, то, что ты должен, опять-таки это, там, может быть, первые 10 лет твоей карьеры ты будешь еще с этим бороться, но потом ты просто выгоришь. И как бы винить будет некого, потому что, как бы, ку н культуру, ты ж, с культурой ты ругаться не будешь.
Мгм, мгм. Ну да, то есть получается, ты такие навязанные вещи, да, о от которых нужно отходить постепенно и всё-таки в решениях опираться больше на на себя, да, на свои чувства
На себя. Конечно, на свои приоритеты. Да.
на свои приоритеты. Ну да, у каждого они свои. Как можно, да, слушать, э, там соседа или даже кого-то из семьи, если ваши приоритеты с ними могут отличаться? Скажи, а вот если вот ф человеку сложно ну, он выбрал профессию, окей, и он как бы погрузился в эту карьеру, но у него в то же время есть и семья. Какие вот практические решения можешь, э, сказать, чтобы вот, э, этот такой вот баланс, э, между этими 2 сферами сделать?
Конечно. Если Да. Да. А, я думаю, что зависит, естественно, от карьеры, а, но, а, там сделать для себя какие-то личные правила. Там, допустим, после 6 вечера, а, со мной связи нет. Там Да. Установить какие-то личные границы, где ты знаешь, что вот это время там только для семьи, и даже не пытайтесь со мной связаться. А, я просто не отвечу. Как бы границы такие профессиональные.
Мгм. Мгм. Установить график такой, да? М, мгм. Мгм. М. Слушай, ну это хороший, да, хороший совет, хороший способ действительно, чётко разграничивает, где работа, а где уже семья, дом. Спасибо тебе большое, очень интересно было услышать о твоём выборе и о том, как ты вообще, а, считаешь нужно расставлять приоритеты. Спасибо, было очень интересно!
Конечно. Была рада поделиться. Пока-пока!